Ay, 'yong iba 'pag nakakaramdam ako ng stress sa trabaho yung, alam mo 'yun agad-agad na stress. Umuuwi ako, puwede kasi sa'min 'yon. 'Pagka ayaw mo na mag-work, yes, puwede ka na umuwi. Um, basta open 'yong VTO. Halimbawa, kakapaso ang pasok kasi namin sa gabi from 9, tapos nag-open ng VTO, 9:30 uwi na ako. Gano'n lang kabilis. Pero hindi bayad yung training, kasi uuwi kami voluntary 'yun, eh. So, depende kung gusto mo umuwi o hindi. Pero 'pag umuwi ka, kung ang pasok mo ay 9, 30 minutes lang yung bayad sa sahod mo, gano'n. Para sa'kin okey lang basta matutulog ako sa bahay. <chuckles>
Mm. Ah, wow, ang galing. Hmm. Mm. Ay, grabeng Hmm. Mm. Ang Ang galing pala, 'no? Kasi alam mo 'yun, kapag feel na feel mo ng drain ka, hindi ka ma-o-obliga na mag-stay do'n sa workplace kasi 'di ba, kadalasan, ah, ma-e-encounter talaga natin yung main stress natin sa work, di ba?
Oo. Oo. Oo, kaya ganyan, kaya minsan pagka na-stress ako halimbawa, paka-plastic ako, 9:00 "Sige magtatrabaho ako." Tapos by 2:00 AM magre-request na'ko niyan, "TL, uuwi na ako." "Sige na, approve." Uwi na ako. <scoffs>
Ang galing. Mm. Oo. Oo. Mm. Ay, ang galing naman nakakatuwa na may ganyan pala ka ano al ah, kadali na trabaho na puwedeng umuwi. Kasi sa'min talaga kahit bwisit ka na do'n sa katrabaho mo. Kailangan mong mag-stay do'n ng 8 hours, titiisin mo 'yun. <laughs>
<laughs> May Dito hindi, 'tsaka 'di ba yung pagfa-file ng leave? Kailangan advance yan, minsan 1 month advance, 'di ba? Dito hindi, halimbawa 2:00 ng madaling araw na. Magfa-file ka ng leave 9. So, supposed to be, one day na yung 2:00, 'di ba? Maa-approve yan. Leave kana for 2 days or 3 days. <chuckles>
Mm. Oo, matagal. Mm. Mm. Mm. Oo. Ang galing naman. Ang galing natutuwa ako kasi ganyan yung ano. Kasi para sa'kin ma kabawasan din ng stress yan, ah. Kasi ikaw ba tanungin kita yung stress mo ba san nagmumula? Sa pamilya, sa trabaho, sa katrabaho, sa karelasyon? Saan?

Ay, oo, lalo na 'yung isa kong friend, isa lang talaga 'yung kaibigan ko in reality, 'tong friend kong 'to, 'di ba, nagta-tarot kasi siya, so ayun pagka stressed ako, "Sige, basahan kita." So, a nalalaman ko kung ano 'yung dapat iiwasan kasi nagkakatotoo din naman 'yung ano niya, eh. And then pag dumating na 'yung hula niya, at least prepared ako. Kasi usually kasi ng hula niya, hindi ko naiiwasan. Parang mangyayari talaga. Mm, parang Final Destination, kahit anong iwas mo doon ka pa rin hahantong. <laughs>
Mm. Ay, oo, parehas tayo. <chuckles> Hmm! Wow! Mm. Nangyayari. Grabe. Oo, a Pupunta't pupunta 'no? Ala, ang galing. Alam mo gusto ko din magkaroon ng ganyang kaibigan kasi, ano, eh, ang galing, parang ang magical lang din 'no?
Oo. Mm. Totoo, kaya ang galing magsisimba kami sa Binondo, tapos sa Binondo mag-a-astral projection siya, 'yung parang lalabas siya ta's makikita niya.
Grabe. Mm, mm. Oo, sa katawan, mm.
Then after a week, magkakatotoo kahit anong pigil. Wala, eh. <laughs>
Grabe, ang galing.
<chuckles>
Parang ano 'no, napapaligiran ka ng mga taong, alam mo yun, makakatulong talaga sa'yo. Oo.
Mystical creature. <laughs> Oo naman. Tapos thankful din ako sa mga katrabaho ko kasi, ewan ko natutuwa silang lahat sa'kin, ini-invite ako mag team building, usually ng team building nila Bolinao, Pangasinan. Eto, 'yung susunod na team Bangkok, Thailand naman. "Sige, sasama ako," para 'yung stress lang. Masaya naman ako gumagala, eh, so sige. <chuckles>
Mm. Hmm. Mm. Wow! Mm. Sarap naman, pa travel-travel na lang kayo.
Oo, may team. Binibigyan din 'yung team, 'yung company ng pera. Pa 'yung team one o sige bigyan namin kayong pera. Aside sa ambagan niyo sa team building, so ayun. Okey naman sa trabaho ko ngayon. <chuckles> Oo. <laughs>
Hmm. Mm. <sniffs> May budget talaga. <smacks lips> Wala, maganda 'yung ginagawa no'ng management niyong 'yan ha, kasi para sa akin kasi 'yung team building din talaga nakakatulong para maalis 'yung burnout sa work. Kahit sabi mo nga parang hindi naman nakaka-burnout 'yung trabaho niyo kasi ano, <chuckles> pwede kayong umalis araw ano, kung kailan niyo gusto. 'Di ba? <chuckles>
Oo. <laughs> Totoo. Bakit 'yung sa'yo ba? Ano bang work mo? Sa office ba?
Ako kasi oo, nasa opisina ako, cas nasa casino back office. So 'di naman nakaka-stress 'yung trabaho kasi para sa'kin kapag kasi alam mo 'yung ginagawa mo madali lang 'di ba? <smacks lips> Ang nakaka-stress diyan 'yung mga team leader na talagang ganap na ganap.
Wow! O.